Ah oui, oui c'est vrai que souvent on redis enfin après coup on se dit j'aurais peut-être pas dû dire ça, j'aurais peut-être dû, heu, agir avec plus de de sagesse quoi, enfin je sais pas comment dire
Tu vois? Mmh.
mais c'est pas toujours évident.
Mais non. Surtout moi je je je pense que certaines injustices sont quand même plus difficiles à affronter que d'autres. Tu penses pas toi?
Ouais. Heu, bah en fait c c ouais ça dépend, heu, tu penses à quoi comme type d'injustice, heu?
Bah par exemple, je ne sais pas, mais si quelqu'un, heu sur les personnes âgées, tu vois, il y a j'ai quelque chose avec ça, je je trouve que la société d'aujourd'hui a du mal à à faire cas, heu, des personnes âgées et ça, c'est quelque chose qui qui m'horripile et qui peut vite me mettre, heu, hors de moi. Si quelqu'un ne se soucie pas, par exemple dans un dans un bus, hein, ça peut paraître anodin, mais c'est c'est une forme d'injustice. Si quelqu'un, heu, un jeune ou une jeune ne se lève pas pour laisser la place à une personne âgée qui clairement a besoin de s'asseoir, je trouve ça, pfou! Qu'est-ce que tu en penses toi? Tu vas te lever ou pas? <chuckles>
Ouais. Ouais, je comprends,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 ouais. Hein, hein. Bah alors que oui, heu heu, moi je je me lève s s si j'essaie. Mais heu, ça c'est vrai que ça s'est perdu quand même, hein, ce respect pour les personnes âgées. Mais c'est peut-être un problème général de société dans le sens où on j'allais dire on a tendance à oublier un peu nos aînés et puis à les mettre en maison de retraite et puis à se se débarrasser du problème, heu, lorsqu' il y a des il y a des petites injustices du du quotidien puis il y a ju les injustices un peu, heu, sociétales, heu, presque.
Ah! Quand même! Ouais. Ça, c'est bien vrai. Mmh mh et tu fais quoi du coup? On est d'accord. Ça c'est bien vrai. Oui, oui, il y en a plein. D'ailleurs, heu, je pense à une, heu une injustice qu'il y a pas longtemps m'a m'a fait bondir aussi, c'est, heu bah le manque de, heu de cas qu'on fait dans les écoles, heu, pour les personnes handicapées. Tu vois, j'ai j'ai été, heu j'ai été amenée à à voir, heu, ce problème, pas moi-même, heu mmh, mais ouais.
Ouais. Ouais. Ouais, tu as tu as vu un un quelque chose de particulier? Il s'était passé quoi?
Ah bah oui, un enfant qui était en chaise roulante et puis en fait, heu, bah, l'école, tout n'a rien était fait pour que pour que cet enfant puisse, heu, accéder, ne serait-ce qu'à accéder, heu, aux salles de classe. Donc c'était, heu bon il y a une une forme de solidarité qui qui qui elle fait plaisir à voir. Parce que tout le monde, heu, a mis du sien pour pouvoir, heu, soulever le fauteuil et l'amener
Ouais. Ah ouais! Ouais. Ouais, compenser un peu, heu, les les les manquements de l'établissement, quoi. Mais heu
mais clairement, heu, c'est une injustice notoire, tu te rends compte quand même que l'école est est obligatoire? Eh ben comment on fait dans ces cas-là? Moi, c'est quelque chose qui me révolte. Tu as déjà vu des des injustices comme ça un peu lourdes de sens?
Ouais.